Oh.
So, lumapit siya, sabi niya, "ikaw," sinabi niya yung last name ko, "ikaw, second section," gumano'n siya. Nagulat ako, sabi ko parang ayoko na kasi nag
<laughs> Oo, kasi 'di ba kakilala mo na yung mga sa section, ah, n pangatlo?
Pangatlo, third section, exactly. So, nong ano, sabi ko, "Ma'am," gumano'n talaga ako, sabi niya, "ayaw mo?" <laughs> Sabi niya, guma "follow me," sabi niyang gano'n, eh, tapos yung kinalaunan yung teacher na 'yon isa sa mga naging paborito ko kasi ang galing niya. Tapos meron siyang
<laughs> Nakakatuwa, kumusta naman yung adjustment mo sa mga sa klase, nung mga bagong kaklase?
Bago? Siguro talagang na kahit nagulat ako parang medyo nag nag-sink in sa'kin kaagad na ito yung gusto ko. Kasi sabihin meron meron kasi akong mga kakilala sa third yung section na ayoko, parang gano'n, parang ayokong ayoko na silang makita muna, gano'n. So, parang na-relieve ako at the same time okey may mga may mga familiar faces din naman sa second section and then dahil maloko-loko rin naman yung mga natuwa naman ako pero sa madali naman naging madali dali rin yung adjustment ko, 'yan.
Perfect. Oo. Oo. Ayun. Oo. Adjustment, oo, bongga 'yan. Mabahagi ko oo, sige. Sige ikaw na, tuloy mo.
Kaya nga, ito Sige-sige, go-go, ano yung ba hindi may itatanong lang sana ako yung ano.
Ah, um, mabahagi ko lang do'n sa nabanggit mo. Ako naman sa amin ang nakakatawa, ah, first to third year, um, nasa star section din ako tapos no'ng fourth year parang dahil napalitan yung principal, parang inano niya yung sectioning parang depende sa sunod-sunod na nag-enroll.
Oo. <laughs> Gusto ko 'yan Mm, uy. Hmm, tap S may gi may pagbabago, nge, gano'n?
Eh, nahuli akong mag-enroll siguro dahil wala pang pang matrikula no'n ganiyan, napunta ba naman ako do'n sa huling section. Eh, ako mababa lang yung loob ko, matatakutin ako, ganiyan, eh 'pag sinabing sta, ah, huling section, parang Gokusen nando'n yung mga babaeng nag nakikipagsabunutan sa labas, mga gangster-gangster na lalaki, mga bastos na kaklase. Ayoko na, ay, sabi ko kung doon siguro ako napunta mapapariwara ako kasi sasabay ka sa ano nila eh yung oo, tapos parang baka ikaw yung anuhin 'pag hindi ka sumunod-sunod yung gano'n. Iyak talaga, oo, i talagang iyak, oo, iyak ako sa tatay ko na ayoko do'n ayoko do'n, nalagay ako do'n sa second section at ang saya-saya ko at kaya talagang memorable din yung buong fourth year ko, ay, Diyos ko muntik na akong
Oo, oo, oo. Talaga? Mm, mm, mm. <laughs> <laughs> Gangster-gangster. Oo, oo. Mm. <laughs> Kultura, oo. Baka i-bully ka, gano'n? Fourth year ka na niyan? Oo, oo. Ah, talaga? <laughs> Paanong ginawa ng tatay mo, pina pinakiusapan yung school?

Ah, ako ang medyo gusto ko naman sila halos 'no. Pero ang parang natatak lang sa aking memorya ay yung Math.
Okey, ay. Mm. Talaga? Oh no Math. <laughs>
Tap <laughs> Hin ah, medyo mahina ako sa Math ba yung algebra kapag college?
Mm. Oo, Math siya, under Math ang algebra.
Dun ako, ah, bumaluktot pero nung high school dahil medyo mas kaya pa, okey tapos bilib na bilib kasi ako sa guro ko nun. Um, oo kaya na-inspire ako na ang galing nila ya yu alam mo yung flow ng lessons nila every day for the whole year, the way na mag-explain para ma-gets natin. Kaya siguro siya yung na-aalala ko. Ikaw ba?
Oo. Mm. Sa teacher mo, magaling sa Math teacher mo? Mhm. <laughs> Oo. Mm, mm. Talaga ba? Uy, sana nga all 'no magaling sa Math. <chuckles>
<laughs> Totoo.
Pero sa akin English talaga ang favorite ko. Um, inimpluwensya ng aking namayapang itay <chuckles> kasi mahilig siyang mag-English, ano kasi siya, galing siya sa Visa Visayas siya, so Bisaya. So, either, ma marunong siyang mag-tagalog siyempre pero
Oh. Mm. Ang galing.
sa Visayas kasi either English ah, or Visayan language, so kay
Oo. So may accent siya?
meron, meron pero nawala yun ng na-neutralization yun over the years, pero minsan lumalabas pa rin.
Hmm. At saka ang galing mag-English ng mga Bisaya. Wala yung mawawala yung Bisaya accent nila kapag nag-i-English sila, ang galing dun ako bilib.
Totoo, totoo. <laughs> Kaya nga di ba? So yun, English kasi, wala talagang naka na-ano lang ako na na na paano ba to, naging interesante para sa siya sa'kin kasi, yung nag-i-English nga yung tatay ko tapos nakikinig siya ng English music, movies, gusto niya so yun talaga yung, at, ah, gusto ko rin talaga yung language na matuto pa kaya nga sa kag yan na yung talagang gustong-gusto ko, yan. Pero, ito naman ano naman yung unang bagay na naaalala mo tungkol sa Math na gustong-gusto mo?
Oo. Oo. Totoo.